Знаешь, я вот по своему образу жизни и, наверно, скажем так, что я живу вот в одной стране, а все мои родные, близкие, друзья- в другой. Ам, я часто их, ну, стараюсь, по возможности, чаще ста навещать. А, соответственно, я очень много летаю, и перелеты у меня вовлекают, как минимум, 2, а то и 3 самолета в 1 конец. А, вот. И не считая, здесь куда-то летаем с дочкой куда-то отдыхать, знаешь, там, на море, какую-нибудь там Мексику, вот. И, казалось бы, уже летаю так много раз, да, уже всё выработано, проработано. Но каждый раз, когда я понимаю, что у меня вот завтра перелет, да, вставать рано- я не могу спать. Я начинаю просто, мне кажется, как псих перебирать вещи, я могу там ночью просто встать, э, побежать, начинать смотреть: так, паспорт здесь. Э, в аэропорту тоже, знаешь, какое-то там сердце начинает биться, то есть, я всё. Я начинаю просто вот во время, пока я иду там, чтоб сдать вещи, я, наверно, 4 раза себя там всю похлопаю, проверю: так, здесь всё лежит. И уже садишься в самолет, и там начинается уже другая тема: долечу ли я, а взлетим ли мы нормально? То есть вот этот вот мандраж, пока, наверно, вот мы уже не приземлимся, вот, всё, я услышу этот шум колес, да, а дорожку, вот тогда меня отпускает, у меня прям, знаешь, какой-то камень сваливается с с плеч. И вот каждый раз я, как бы, да, летаю, я хочу, как бы, да, летать, потому что, э, либо куда-то летим там в приятное место, либо видеть друзей, и но вот этот вот стресс, через который я прохожу каждый раз, и просто он меня прям вот напрягает, знаешь. Может, эм, что-то посоветуешь такое успокоительное?
Так. Да, понимаю. Мгм. Ну, я понимаю твою проблему, вообще, на самом деле, многие же люди боятся летать, и и вообще, ну, поездка- это вообще такое, ну, нервное, да, какое-то занятие. Потому что, действительно, и боишься забыть документы, и боишься забыть какие-то важные вещи, и вообще боишься забыть чемодан. Ну, и потом страх полёта- он вообще присутствует у многих. Поэтому я понимаю твои чувства, понимаю твою тревогу и озабоченность, да, вот этими, м, поездками, тем более, как ты сказала, что ты летаешь много.
Мгм. Ну да, да, во всех смыслах. Спасибо. Мгм. Да.
А скажи, пожалуйста, вот ты, м, сказала, что боишься летать, а ты, м, не пробовала, например, заменить, не знаю, самолет, ну, например, поездом, если это какое-то не очень большое расстояние? Понятно, что, не знаю, с континента на континент на поезде не переехать, но если это где-то рядом, э, можно же воспользоваться поездом. Ну, чуть медленней, зато, может быть, не так страшно, более комфортно.
Да, понимаю, ты знаешь, я поездом, э, пробовала, да, это даже вот как-то было интересно, э, для моей дочки. Это вот, знаешь, из штата в штат. А, даже ради вот какого-то интереса, отчасти, да, я понимаю, что снимает какой-то, да, страх и переживания, вот, э, на поезде, либо на машине, да, вот, ты правильно подметила. Даже если вот, по-моему, 10 часов мы куда-то ехали, а, это нормально. То есть, да, почему-то вот машина, хотя, м, в машине, да, опять же, что там только не может случиться, начиная от проколотого колеса, ну, вот, вообще никогда не успокаиваю, ну, не не нервничаю, потому что, знаешь, я держу всё под контролем. Это моя машина, я водитель. Я когда захотела- выехала, я там все вещи упаковала, знаешь, там, не то, что вот, э, вам положена 1 сумка, да, в это в кабину самолета, то есть хоть 10 сумок. Вот, но касаемо перелетов, эм, а, я живу в США, и родители у меня живут, э, в России. И тут, как бы, поездами, к сожалению, при всём моем желании я готова, да, ехать дольше, я не могу обойтись, да. Я, как бы, стараюсь сократить количество самолетов, да, потому что мне приходится ехать в другой штат, э, там вот лететь до Европы, то есть, э, я могу доехать, да, до штата, взять, там оставить машину, м, а, или взять в аренду, то есть, сократить. Не 3 самолета, да, допустим, а 2, но, к сожалению, вот совсем избежать самолетов не получается из-за расстояний.
Мгм. Мгм. Ну да. Ну да, понятно. Действительно, в Россию <laughs> очень сомнительно, что ты можешь доехать на машине или на поезде. Это, во-первых, будет очень долго, ну и, во-вторых, это просто невозможно. Поэтому, конечно, пони понимаешь, что ты вынуждена просто, да, пользоваться самолетом. Хотя, статистика говорит, что аварии именно вот на самолетах случаются, э, гораздо реже, чем, э, например, м, автомобильные, да, какие-то аварии. Просто, да, здесь, видимо, э, присутствует именно страх, из-за того, что ты в воздухе, да, это какое-то такое для человека неестественное состояние, поэтому, наверное, вот ч вот есть этот такой, э, частый, да, страх у людей. Ну. Здесь, э, могут помочь такие, наверное, простые приемы, которые известны всем. Можно перед полетом выпить, э, ну, например, э, самую такую простую вещь, как валерьянка. И она, конечно, тебя немножко успокоит, и ты во ма возможно, просто даже уснешь. И когда проснешься, ты уже будешь, э, практически в аэропорту. То есть тебе не надо будет сидеть и контролировать, там, знаешь, э, каждый, м, какой-то н непонятный вдруг тебе, м, который покажется шум мотора, не знаю, там, крыло, <chuckles> знаешь, куда-то не туда повернулось. То есть ты будешь просто спать. Ме а, ну вот
На поезде, да. Да, не избежать этого. Да, да-да-да, да, ты это права. Мгм, мгм. Вот ты точно, да, подметила. Да. Мгм. А, кстати, да. Слушай, хорошая идея, спасибо. Ну да, да, какой-то звук подозрительный. <chuckles> Это точно. Слушай, хорошая идея, да, я чё-то вот про это не думала, такое натуральное, да, потому что, а, и быстродействующее. Вот, кстати, спасибо, да, надо валерьянкой отовариться.
Ну да, и я тебе не предлагаю пить какие-то страшные лекарства. Просто валерьянка, она никакого вреда тебе не принесет, она тя просто успокоит, и ты, ну, вот этот полет перенесешь без каких-то лишних, э, нервов, вот так скажем.
Хорошо, да, спасибо, да, это здорово. Вот. Возьму себе, да, на заметку. И, эм, вот еще такой момент, эм, знаешь, касаемо вот сборов, да, то есть, а, а, даже не знаю вот, может быть, тоже есть какой-то такой совет. Потому что, знаешь, я-то с вечера всё собрала, вот я посмотрела, да, проверила, я я паспорт пролистала, да, что у меня он там не не заканчивается, да, на следующей неделе. Но вот это вот, э, с утра я начинаю вот эти действия повторять снова, и это, мне кажется, какое-то уже какая-то клиника, да, я и в аэропорту еще проверю этот паспорт, хотя я понимаю, что я смотрела, проверяла, то есть, мне кажется, это как-то, н знаешь, какая-то зацикленность, такая заезженная пластинка: так проверю я еще раз, вот. Хотя я прекрасно понимаю, то есть, не то, что я забыла, я знаю, э, я говорю себе там: так, слушай, ты уже смотри смотришь на этот паспорт, там, 5 раз, там, успокойся. И вот это, ну, вот я его смотрю, мне становится легче, я такая: так, всё всё, я посмотрела. И это отнимает, знаешь, много времени. Потому что мы бежим куда-то с этими сумками, я такая: "Погоди-погоди"- там дочку торможу, мы там останавливаемся, там вот этот поток людей, знаешь, у меня еще вот этот стресс, что я там кому-то мешаю, все такие организованные, а я одна такая постоянно там в паспорте не уверена, вот. Вот, может быть, что-то здесь, да, подскажешь, как вот этот процесс как-то разгрузить, э, психологически.
А, ну Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Понимаю эту проблему, тоже она довольно частая, потому что, конечно, м, ну, многим страшно, что ты то ли забыл паспорт, то ли с паспортом что-то не так, особенно, да, если это какие-то международные, да, перелеты. Н понятно, что это страшно, что вдруг из-за какой-то там ерунды и тебя отправят домой. Я понимаю, почему ты нервничаешь, но, знаешь, может быть, такое, ну, возможно, это неожиданное какое-то такое решение я предложу. Но смотри, ты, во-первых, значит, этот паспорт- ты его туда-сюда всё время достаешь, и есть такой риск, что ты его просто в какой-то момент где-то выронишь и потеряешь.
Ну да, что-то не то. О да, ага. Уф. Да, это точно. Давай. О да, это точно.
Вот, м, поэтому, значит, оставь паспорт в покое, убери его куда-то в надежное место, сфотографируй. Фотографируй страницу с визами, со всем на свете в телефон, например, и смотри в телефон, проверяй. Если тебе хочется проверить паспорт- смотри туда.
Мгм. А, кстати, да! Слушай, это вообще гениальная идея. Точно, точно, слушай, как всё просто. Да, да-да-да, точно.
Вот, и так будет, и и ты будешь проверять, если тебе вдруг опять захочется проверить, и ты не будешь дергать этот паспорт, что где-то он у тебя выпадет, ты его забудешь, на самом деле будут неприятности. Ну, а, и тебе будет спокойно, и паспорту.
Это точно. Слушай, ну вот, кстати, насчет потерять- это да, 2 такой момент, когда ты себя такая, знаешь, такая трогаешь по карману, а, и забываешь, что ты уже его смотрела и переложила, да, в этот момент, потому что решила, что вот сумке в этой будет надежнее, да, а вот тут сразу такой, знаешь, холодный пот: так, он только что был здесь, я только что на него смотрела. И поэтому да, элемент потери- это ты очень важный, заметила. Да, я сфотографирую и
Мгм. Ну, ну да. Поэтому всё равно ведь телефон всегда у тебя где-то под рукой, где-то он у тя лежит, висит, и ты, ну ну всё равно ты всё время с телефоном, ты в него смотришь там что-то, когда, например, ожидаешь, да, рейса, ты сидишь, понятно, что ты, ну, чем там заняться? Особенно нечем, смотришь телефон. Ну вот тебе вдруг опять там скажет, э, в в твоя голова: "Ой! Всё ли у меня в порядке с паспортом?" Раз- посмотрела фотографии, всё хорошо у меня. Дальше занимаешься своими делами. Ну, вот попробуй так.
Ну да, с телефоном всегда, да. Ну да, в телефоне, да. Ра Слушай, ну да, прям, ну, с фотографиями- это классно ты придумала, да. А вот, ну, а вот в самом в самом, когда ты уже сидишь, вот этот, знаешь, мандраж, когда, м, а, вот этот двигатели начинают гудеть, да. И вот хорошо, валерьянку <chuckles> ты выпила, а уже сидишь, всё равно вот этот как-то, может, что-то се можно сказать или сделать, вот когда он уже начинаешь вот так гудеть, и он начинает разгоняться, вот самый момент, когда он отрывается от земли, вот этот еще, знаешь, такой как бы, э, нервяк, что, может быть, что-то тут посоветуешь?
Мгм. <sighs> Ну, тут, конечно, <chuckles> советовать что-то трудно, потому что понятно, что это такой момент <chuckles> немножко нервный, возможно да, и, возможно, тебе прямо в последний момент, н например, да, приходит такая мысль, что надо выйти, пока не поздно, да, из самолета? Вот, но, наверное, в этот момент можно подумать, что вот пилот, который там вот ведет этот самолет, он знает лучше, чем ты всё это, и не ну не нужно его контролировать, слушать там мотор. Пилот тоже всё слышит.
Его нужно пережить просто всем. Да. Вот таких Ну да, да-да-да, самый такой уже период взлета. Мгм. Это точно, да, да. Отлично.
И тоже хочет жить.
Это да, вот это ключевой, да, и мы все от него зависим. Ну да, ты права, потому что
<chuckles> Так что, если что-то случится, будь уверена, что пилот сделает всё возможное, чтобы как-то ситуацию исправить. Поэтому, ну, перестань его контролировать, этого пилота бедного, перестань прислушиваться к мотору. Ну, вот как-то вот, ну ну, опять смотри в телефон, возьми какой-нибудь фильм, который тебя, м, отвлекает, да, который, ну, любимый какой-то, да. То есть вот, ну, такие какие-то простые вещи, ну, чтобы они просто тебя отвлекали, чтоб ты перестала контролировать все звуки, которые ты услышишь в самолете.
Это точно вот, да. Мгм. Ото от отвлечься, да, так физически, да? Это точно! Слушай, спасибо те огромное, вот про, э, фотографии- это бесценнейший совет! Тебе очень благодарна и про валерьянку, да. Как-то мне чё-то про нее столько слышала, да, знакомые все пьют. Сама не обзавелась, но на период следующего полета- обязательно! Спасибо те огромное, что выслушала и дала такие полезные советы. Благодарю тебя.
Пожалуйста. Пожалуйста. Я буду рада, если они те помогут.
Спасибо!